ไม่ ๆ เอ่อ ทางอุตรดิตถ์ อิตรดุต
ครับ โอ้ รู้สึกว่าที่นั่นมีอะไรอร่อยนะ? ลูกเล็ก ๆ
หลินหลง ลับแล
อ๋อ ลูกเล็ก อา ใช่เพราะ เพราะว่าคุณ คุณน้องผม น้องผมเขาบอกว่าครอบ ชอบและอร่อยมาก แต่แพงมากเลย
อืม ค่ะ อร่อยมากใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอบหน้า เดี๋ยวมาชิมประมาณเดือนกันยา ตุลา จะออกแล้ว
อืม ครับ เออ อ๋อ กันยา ตุลานี้ อืม อย่างงี้ ครับ อย่างงี้เท่ากับว่า เฮ้ย! ถ้าปลูกเองเนี่ย แล้วกว่าจะขึ้น เงี้ย กี่ปีล่ะครับ?
ใช่ ใช่ ต คะ? ใช้ระยะเวลาจากการ คือมันเริ่ม เริ่มต้นแบบ อันเนี้ย มันจริง ๆ แล้วอะความภูมิใจเนี้ย มันต้องใช้คำว่า สะสม แล้วก็เป็นช่วง ๆ ด้วย ช่วงที่เราปลูกครั้งแรก เราก็ลุ้นว่ามันจะตายไหม อา พอมันไม่ตายมันก็ คือความภูมิใจ อย่างหนึ่งว่า "เฮ้ย แสดงว่าเราดูแลดี เราใส่ใจ" ใช่ไหมคะ เออ อันเนี้ย
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อย่าง อย่างงี้แสดงว่าปลูกยากแน่ ๆ เลย
ก็ไม่ ไม่อะค่ะ เพราะว่าเดิมที เออ เรา ต้องปลูก ปลูกต้นทุเรียนอะ ต้นปกติก่อน อ่า ประมาณปีหนึ่ง ว่ามันรอดแล้ว เราก็ถึงจะไปเอา หลินหลง อะค่ะ มาทาบกิ่งอีกทีหนึ่ง แต่ว่าต้นแรกอะมันจะต้องเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน แล้วก็เอาหลินหลงมาทาบ เอ่อ เขาเรียกว่าทาบกิ่ง แล้วมัน ก็จะเป็นต้นหลิน หลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วรับจากตรงนั้นน่ะใช้เวลาอีก 5 ปีครึ่งถึง หก ปี แต่บางที่ก็อาจจะ 4 ปี อยู่ที่การดูแลบำรุง
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อ้อ อ๋อ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อุ๊ย มิน่าล่ะ ครับ ครับ มิน่าล่ะ ครับ อา ใช่ครับผม
เออ มันก็จะออกลูกไว อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เราภูมิ ภูมิใจกับสวนอันนี้ คือ สี่ ดูแลดีมาก 4 ปีครึ่ง มันเริ่มออกลูกแล้วอะค่ะคุณบ้าน มันก็เลยเป็นความภูมิใจอันหนึ่งของ ของตัวเราเอง อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับ